Eee, yani haklısın, işte, ne yapıyorum? Aslında orada da belki kendimi mi kandırıyorum? Şimdi bak sen söyleyince, eee, "Ay, bugün spor yaptım, işte, ağır spor yaptım. Mesela karbonhidrat yemeliyim." diyorum ama oturup 2 tabak pilav yiyorum yani. Ih.
Hı hı. <clicks tongue> A! Evet. Bak, bu olabilir o zaman. Yani çünkü genelde spor da yapıyorsan bunun bedenin de, eee, bunu göstermesi için biraz daha protein ağırlıklı beslenmende fayda var kaslarını destekleyecek şekilde. Eee, belki de, eee, bununla ilgili hiç, eee, vücut kitle indeksini ölçtürme fırsatın oldu mu? Yani, işte, örnek veriyorum: Bunu ölçtürdüysen de, eee, vücudunda ne kadar yağ var, ne kadar kas var, eee, ne kadar su var, kemik ağırlığın ne kadar? Bunu ölçtürdün mü hiç?
Hıı. Evet. Hıı. Hıı.